Ah, eu acho que antes eu antes eu até postava mais, e eu postava muita bobagem assim, coisas nada a ver que hoje eu eu olho assim eu: "Cara que nada a ver eu postando uma coisa dessa sabe". Postava coisa, eh, quando eu mudei para Portugal, eu postando: "Olha, é assim que o caminhão de lixo pega o lixo aqui", postando foto, hã hã, vídeo do caminhão de lixo. <laughs>
<chuckles> Aham. <laughs> Mas era uma novidade, eu vejo um monte de gente fazer isso. <laughs>
Então, eu achava, eu estava achando tudo tão incrível, menina a 1º vez que eu saí do Brasil eu fui para Londres, eu tirei foto até com os mendigos. <laughs>
É. Aham. De tu <laughs> Você é tipo o meu marido então, porque meu marido sai tirando foto de tudo. Mas eu acho legal isso, sabe por quê. Porque senão às vezes você, é é é não e olha, eu sou do tipo que acabo não não, de depois, eu termino uma viagem eu eu olho, falo nossa, não tirei foto de nada, ainda bem que eu tenho meu marido para tirar, então você deve ser igual a ele, vai tirando foto de tudo, porque senão não tem lembrança depois.
Eu tudo. Uhum. Olha. Eu vou, eu vou, eu eu tenho registro de tudo, isso é muito legal assim, eu tenho fotos com a minha amiga e e eu tirando dando close assim no mendigo que ele estava ele estava, parecia um comercial de alvejante. O homem, es ele arrumou uma cama e ele colocou no meio de um tipo, m ai eu esqueci como é que fala rotunda no Brasil tipo, um um negócio redondo Uma? Rotatória isso, uma rotatória, e ele estava tipo em uma rotatória, e ele colocou no meio da rotatória ele colocou uns lençol com tra menina mas uns lençol branco, branco, branco, travesseiro branco e eu tipo assim, gente que produto que ele usa, porque é a minhas coisa branca está tudo encardida e ele
Aham. Aham. Ah é é rotatória? Rotatória? Rotatória? Tá. <chuckles> Olha. <chuckles> Como isso? <chuckles> E ele consegue deixar branquinho assim, vou até pedir uma dica. <chuckles>
Eu estava quase indo lá perguntar o que que ele usava, porque aqueles lençol está tão branco.
Me dá a dica que eu estou precisando, né. Ai que legal. Aham.
Eu achei o máximo sabe, assim, muito muito legal, e e fui tirando foto de tudo que eu achava muito interessante.
E postava esas coisas, assim. Aham. Mas é muito comum, né, o pessoal que que quando você f falou que saiu do Brasil e foi e mudou, né, eu vejo muita gente assim quando muda de país, como tudo é uma novidade. Normalmente, né, você está indo para um lugar bonito, que é interessante assim e você quer compartilhar. E eu vejo muita gente fazendo isso.
Uhum. Exatamente.